Ой, ты знаешь, ам, хотела бы вот тебе пожаловаться, что, а, меня порой одолевают такие навязчивые и негативные мысли, м, что я уже и не знаю, как с ними справиться. А, и, м, самое главное, бывает, они, конечно, разные. М, но вот, э, в последнее время меня в волнуют те, которые подрывают мою уверенность в себе. И, ам
Так.
я бы хотела как-то с тобой это обсудить и, может быть, понять, э, в чём вообще причина. И, может быть, мне и не стоит переживать по этому поводу. А вот у меня <chuckles> уже это тоже как навязчивая мы мысль сейчас.
Понимаю, да, очень сложно останавливать такие мысли, потому что они как будто бы вот не от тебя, да, как будто бы они сами приходят, и ты, как птицам пролетать не можешь запретить, так и им тоже очень сложно. И как бы чувствуешь вот эту борьбу. И с другой стороны, это твои мысли, вроде бы ты за них ответственна, а очень сложно с этим справиться. Я, конечно, тебе здесь сочувствую. Такое бывает у людей на самом деле. Ты здесь не 1. Ну вот поэтому с тобой всё в порядке, но тебе трудно. Скажи, пожалуйста, а можешь ли, а, как-то проследить вот, э, с чем эти мысли чаще всего связаны? Может быть, есть какая-то конкретная тема, которая чаще всего тебя тревожит? Или они могут быть о чём угодно?
Хорошо. Мгм. Ну, м, ты знаешь, тем на самом деле много, да. Вот, э, просто это может быть что угодно. Вот я такая, знаешь, что у меня, э, какая-то эмоциональная система, она всё вот этот вот прытн процесс этот прокручивается очень интенсивно, поэтому, как бы, это может быть всё что угодно. Но, например, вот 1 из таких каких-то, м, недавних, да, а вот навязчивая мысль— это то, что я, а, старею, вот, что мне уже не 20 лет, что я становлюсь, а, в общем, как-то я уже похожа на тётю. А вот, э, каждый там, например, день я подхожу к зеркалу, м мне кажется, мне кажется, что мне уже не кажется, я замещаю какие-то в новые морщины, а вот, и, как бы, могу себя рассматривать.
М, не
А, и, естественно, как бы, ну, это сказывается на моей уверенности.
Ну да, конечно, м. Как бы, когда ты проходишь какие-то трансформации, э, возрастные, даже если ты ещё молода, но всё равно как бы сменяется эпоха, приходит что-то новое, ты понимаешь, что какой-то период в твоей жизни закончился. Конечно, это, у всегда, м, вызывает такие сложные ощущения, потому что, с одной стороны, ты как бы утрачиваешь какой-то предыдущий свой образ себя, приобретаешь новый. Не факт, что это плохо, но это всё равно что-то. Это как переезд в другую страну, только здесь это во времени происходит. А вот и, конечно, у тебя есть какая-то с этим тревога, связанная. А, может быть, опять через чтобы как-то это излишне не
Да, именно так.
Не делать для себя, ну, более тяжёлой проблемой, чем она есть, э, как-то, м, пытаться находить какие-то интересности, вот в новом периоде. Потому что, понимаешь, э, допустим, ты уже выбрала себе там стиль какой-то, да: причёску, там, одежду, всё, что тебе подходит. А тут ты меняешься, и это ведь на самом деле поле для экспериментов. Можно попробовать что-то, что подходит к твоему обновившемуся телу, скажем так, вот к другой структуре волос. Может быть, э, уже хотелось тебе что-то поменять, а тут ещё как бы и причина есть. То есть, можно вот как-то попытаться зайти с этой стороны в в новый период своей жизни, если это о возрасте конкретно речь.
Мгм. Поняла. Так. Мгм. М. Да, ты знаешь, а, это тоже я как бы вот осознала, м, что приходится что-то менять, потому что тоже вот замечаю, что какой-то, например, а, макияж, который я делала раньше, уже не работает. Вот, и, э, от этого тоже, на самом деле, грустно. Это это другая навязчивая мысль, но, э, спасибо, что ты меня поддерживаешь, потому что вот, например, я это обсуждала, а, м, со своей мамой, да, и она мне просто вот так сказала: "Ну ты вообще сама с сл с ума сошла, какие твои годы, тебе же там не 60 лет?!" Но, м мне, да мне не 20 уже, да, мне всё равно обидно, я вижу эту разницу.
Ага. Ну да. Ну, допустим. Ну, н ты знаешь, ты как бы не просто же меняешься, ты в чём-то растёшь, становишься более зрелой. И здесь, действительно, искать каких-то перемен нормально, но важно, знаешь, не в таком духе их искать, что вот: "Мне уже так нельзя, придётся выбирать что-то похуже". Нет, тебе так можно, но у тебя сейчас есть какие-то новые обстоятельства, которые можно учесть. И можно, вот, чтобы этот процесс сделать для себя, знаешь, не таким вот упадническим, типа, вот я всё ближе ко гробу и коплю себе там на это дело. А нужно как бы, м, задуматься, знаешь, как будто ты вот входишь в какой-то новый интересный этап и, допустим, подарить себе, э, может быть, мастер-класс по макияжу, чтобы тебя научили новым способам. В конце концов, мода же тоже меняется. Нельзя всю жизнь краситься, как в 2018 году, даже если это до сих пор идёт ну, то есть, точнее, можно, слово нельзя оно какое-то грубое, но ведь есть же какие-то новые тренды, можно в этом разобраться. М, потом можно обновить гардероб, в конце концов, э, потому что даже если бы тебе всё ещё шли те те вещи прежние, ну не нужно же их носить 10 лет или больше, можно их обновлять. А тут ты обновишь ещё и, может быть, образ поменяешь. То есть, э, меняться это это это неплохо. Если посмотреть вот на актрис, э, какие они были в разные десятилетия своей жизни, то ты видишь, что в каждом десятилетии она прекрасна, просто она играет другие роли. Обновляется её репертуар, это разнообразие какое-то появляется, но она же не не перестаёт быть актрисой, не идёт теперь всё вот, э, в пр э, ну не знаю, там, в грузчика или... Не хочу сейчас грузчиков обидеть. Ну, то есть, не идёт в какую-то другую профессию, а праз продолжает развиваться. И у тебя тоже у тебя тоже может быть такое обновление каких-то ролей, образов, которые не обязательно являются дорогой вниз, а может быть, наоборот, вверх, может быть, ты будешь всё больше раскрывать какую-то свою красоту.
Да. Понимаю. Так. Точно. Да. Поняла. Интересно. Да, это, знаешь, это очень интересная мысль. Как-то мне нужно вот такое, да, что-то позитивное услышать, посмотреть на это, ну, не то, что, знаешь, какую-то, м, а, не обманываться, вот, а, э, с какой-то другой стороны, найти какие-то в этом, что ли, э, плюсы, либо даже какие-то интересные стороны, да, то, что ты сказала, там, про смену гардероба. На самом деле это интересно, э, вот, и я тоже об этом задумывалась. И в этом есть что-то даже такое, м А, в общем, хочется мне, действительно, примерить, вот, какой-то новый образ. Вот, и я понимаю, что, возможно, он, м, вот, как раз, мне даже, сейчас подошёл. То, что раньше мне не шло, но, может быть, оно мне нравилось.
Да. Да. Это тоже правда, потому что в 16 лет ещё, а допустим, рано надеть какие-то вещи, которые уместны в 30. А ведь хочется, они же тоже красивые. То есть, а, м. Ну, м, есть интересные вещи, которые можно пробовать.
Так и есть.
И ещё такой момент. Можно отследить не только темы, на которые возникают негативные мысли, а может быть, есть какие-то, э, вот, временные паттерны, может быть, в какие-то даты, в какие-то периоды цикла или в какое-то время суток чаще всего приходят негативные мысли. Есть такой момент или это вразнобой всё происходит?
Слушай, ну это очень интересное, ам, предложение предположение. Да, наверно, а, есть. И и с циклом тоже это может быть связано, потому что, есть такие дни цикла, когда, ну не очень ты выглядишь, грубо говоря. И, э, с датами тоже. У меня, как раз, вот, близится день рождения скоро. И я понимаю, что у меня, а, начали сгущаться краски, именно, вот, как бы, подходя к этой дате. И, э, поэтому, м. Поэтому как-то, наверно, и в всё вот оно всплыло.
Да, слушай, ну, я, э, понимаю тебя. Да, для многих, э, людей и, мне кажется, чаще женщин, хотя, может быть, и у мужчин есть такая проблема, но они меньше рассказывают. Нередко день рождения почему-то вместо праздника становится каким-то вот таким, а, днём, когда они грустят по прошлому, вместо того, чтобы думать о будущем. Может быть, стоит вспомнить, если у тебя были какие-то детские дни рождения, как этот день был всё-таки праздником, ты была полна надежд, и ты не жалела о том, что тебе больше никогда не будет 8, а радовалась тому, что тебе 9, э, вот, и, ну, и так далее. То есть, были у тебя такие дни рождения, может быть, когда-то, когда ты была полна предвкушений, ожиданий?
Так. Точно. Да, ты знаешь, приятно это вспомнить, ам. Ты затронула эту тему. Я сразу как бы это всё представила. Я была всегда полна предвкушений, и мне хотелось вырасти. Вот, и как бы хотелось, э, эм, не знаю, вот как-то всё испытать, то, что испытывают взрослые. Это при том, что, знаешь, интересный факт, что, например, моя дочка, она не хочет становиться взрослой. Я не знаю, почему, какое-то другое поколение. То есть, я, э, всю жизнь мечтала, ну, как, не знаю, мне казалось, это по классике, да, вот, а, там вырасти, когда-то, м, я вырасту, взрослые вещи делать. Она вот не хочет. И да, и дни рождения тогда, конечно, были какие-то веселые. Хотелось бы, чтобы это проходило, знаешь, вот в опять также, вот с каким-то вот чувством предвкушения новых лет.
Да, ты что? Ага. Слушай, ну, если действительно вот подумать, э, какие подарки ты могла бы себе подарить на этот день рождения, в плане вот, э, того же мастер-класса по макияжу, там, я не знаю, есть ли у тебя бюджет для, э, шопинга со стилистом. Но можно и без стилиста пойти и посмотреть, э, с кем ты, может быть, кому-то доверяешь или просто наедине с собой, э, какие образы ты могла бы составить новые, с учётом каких-то, может быть, изменений, которые ты планируешь в себе. Не просто вот: "Ой, мне теперь нельзя показывать коленки". Да можно, на самом деле, но, может быть, не хочется. А вот, например, какой ты хочешь быть? Представить себя вот в новом твоем допустим, можно поискать, э, для себя референсы каких-то известных людей в этом же возрасте, в который ты входишь, и посмотреть, какой ты хочешь быть в этом возрасте, какие, э, тебе нравятся образы, к чему стремиться. Можно запланировать какие-то цели, чему ты в этом году жизни научишься, может быть, куда ты съездишь. Ну, зависит от того, что тебя радует. Чтобы для тебя, действительно, праздник снова был полон какой-то э, каких-то предвкушений и мыслей не о прошлом, а о будущем.
Да. Здорово. Мгм. М. Да. Да. Спасибо тебе большое. Мне мне очень, э, нравится, как это вс ты всё описала. И я, кстати, правда задумывалась про стилиста, а, такой ра разбор какого-то моего стиля, и что мне подходит. Э, теперь я думаю, что я точно должна это сделать, и с каким-то, не знаю, вот чувством предвкушения и радости. Спасибо тебе, пожа за помощь.
Пожалуйста, я была очень рада тебя выслушать и помочь, чем смогла. Пожалуйста, обращайся еще, если вдруг понадоблюсь и всего доброго.